Bale ano yung mga ginagawa mo para maging inspired ka sa araw-araw kahit na matagal na?
Hmm, siyempre kumbaga para sa akin ang ginagawa ko talaga para bang pinag-eensayo ko pa yung kung ano man yung para bang ginagawa ko sa araw-araw. Halimbawa, uhm, mahilig akong kumanta, mahilig akong mag-karaoke, yan. So kahit na matagal ko na siyang ginagawa, alam mo yun basta 'pag nakakarinig ako ng mga awitin, parang ayun nag-u-urge sa akin na, "Ay, makakanta nga to, masubukan nga pag-aralan 'to." ganon. "Mukhang maganda siya." ganyan.
Okey. Oo. So talagang tumataas yung kumbaga nagiging inspired ka, tumataas talaga yung, ah nag-bo-boost talaga yung pagkanta sa'yo ng, ah, parang something na parang, "Ah, okey magagawa ka 'to." Kumbaga sa trabaho ba, ano yung parang talagang nagpapa-inspire sa'yo? May mga routines ka ba? May mga, ah, kumbaga may, ah, may ways ka ba para talagang maging inspired ka pa rin sa trabaho kahit talagang ang dami ng stress, mga ganon? Bukod sa pagkaraoke.
Mm. Mm. Mm. Ah, siyempre. Ay, oo naman. Alam mo sa trabaho naman para maging inspired ako, ang iniisip ko yung sweldo. Siyempre pera, 'di di ba? Kailangan talaga pera ang ating iisipin diyan kahit na alam yu alam mo, minsan nakakabwisit yung katabi natin tapos yung sa trabaho, di ba? Meron kasing ganun, eh, para bang ano, yung minsan maingay tapos nagko-call ka. Kasi customer service ako, eh. Eh, siyempre ako pa naman kapag ako'y nagko-call, talagang super-duper concentrated akong focus, yun. Sa trabaho talaga. At 'pag meron akong naririnig na maingay sa tabi ko tapos lalong-lalo na nagtatagalog, eh kasi ang account namin international account so US dapat yung language mo, tapos biglang magsisisigaw ng Tagalog, tapos yung para bang nasa palengke lang. Hala! Oo nakaka-distract talaga. Alam mo ang ginagawa ko na lang, pinagtitimpi ko nalang yung sarili ko, tapos iniisip ko na lang, "I need this job." <laughs> Parang oo, talaga kasi kung hindi ko naman tiyatiyagahin, siyempre paano na yung ano yung kikitain ko di di ba? Kumbaga parang bang mawawalan ako ng gana kung hindi ko naman, um, pipilitin tapos, um, siyempre tatamarin ka nang magtrabaho hanggang sa mag-resign ka na. So during the time na wala kang trabaho ano yung kikitain mo, di ba? <sniffs> So, mm.
Mm. Oh, okey sino naman? Oo. Mm. Mm. Yan, oo. Okey. Oo. Oh, oo. So Mm. Talagang nakaka-distract. Oo, oo. Naka-mindset ka talaga. Hmm. Yan, totoo nga naman yan. Totoo yan at agree naman ako na talagang kahit sino naman ay talagang magiging, ah, inspira inspirasyon niya ang kuwarta para, ah, magpatuloy sa trabaho. Eh, sa umaga naman, ano yung ginagawa mo? Parang kumbaga pagkagising mo, 'pag ano mo, ano yung una mong ginagawa para parang yun yung gina ah, kickstart kumbaga gano'n 'yong term, ano 'yong pang-kickstart mo para maging inspired ka at talagang tuloy-tuloy 'yong, ah, inspirasyon mo at good mood mo sa buong araw?
Pera. Hmm. Mm. <clicks tongue> Alam mo, ang unang-una siyempre ang ginagawa ko, of course kailangan ko ng kape, ‘yan pampa-warm up, ‘yan habang nakatingin ako sa malayo basta wala akong iniisip. <chuckles> Alam mo yung mga nakatulala lang, tapos ah, tapos ah, para bang, ayan ‘pag malapit na mag-start yung day, kumbaga para bang ah, meron din akong mga affirmation, yung sinasabi ko na sarili ko, “Money flows to me easily and effortlessly.” ‘Yan mga ganyan. Pera talaga ‘no? Pera pa rin, yan talagang hindi mawawala ‘yan kasi everyday naman talagang kailangan ng pera. Kahit naman aminin natin o hindi, ‘di ba? Yi ah ah, realistic lang at tsaka practical lang talaga na, ang unang-unang maging ah, inspirasyon natin sa ngayon talaga ay pera, kasi kung wala kang pera wala kang kapangyarihan, wala kang power, wala kang magagawa sa buhay. Kahit yung pambili mo ng pagkain, kailangan mo ng pera, ‘di ba? So, everyday ang iniisip ko yung nagbibigay sa'kin ng inspirasyon. "Ah, an pa ano kaya magawa ngayon para, ano para kumita pa ako ng pera, kasi gawa nung ano eh, may balak akong bilhin eh, medyo malaki-laki yung halaga. Ano pa kaya pwede ko maidagdag sa existing kong ah, trabaho", ganoon. So yun nagta-try ako ng mga sumubok ng kung ano-ano. Live stream, ah, content creation, yung mga ganoon. So magbi magkakaroon na ako ng parang ah, maraming idea, at do’n na ako mag-start na mag-search ng mga information tungkol do’n sa mga idea na, na ano ko, na naiisip ko, oo.
‘Yan, oo. Totoo. <sneezes> Oo. Oo. O Oh. Puwede mong gamitin. Oo naman ‘no, yun naman talaga, kahit sino naman eh, ang inspirasyon ay magkaroon ng malaking kwart
Limpak-limpak na salapi.
Oo, sino ba namang ayaw niyan. Pero, ah, bukod doon, ano yung parang, ah, ano yung ginagawa mo para hindi ka ma-burnout? Kasi, sabi mo nga ikaw is may mantra ka talaga, ganyan, eh, yung iba naman meron silang ibang ritwal talaga. ‘Yong parang nag-aano sila ng mga stones, ganyan, meron silang mga parang nagsusulat sila ng journal, ganyan. Um, ‘pag nagre-release naman sila ng burnout kasi siyempre kapagka may kailangan kang kitaing malaking halaga, talagang nag-aano ka eh, yung parang pursigido ka or ma lumalaban ka talaga nang malakasan sa trabaho. Eh, ikaw naman paano mo siya nile-let-out? Parang gano'n, ano 'yong ginagawa mo para maubos 'yong ah, frustration and 'yong pagod mo at talagang hindi ka mauwi sa burnout?
Mm. Mhm. Mm. Alam mo para sa'kin kasi, yung burnout na ‘yan talaga namang nakakaapekto talaga yan sa mga desisyon mo sa buhay ‘di ba? At saka yung motivation mo nawawala. Tapos ay, nawawalan ka rin ng inspiration, ‘di ba? So ang wala akong katulad ng mga nabanggit mo na para bang naglilista. One time, meron akong tinry ah, bumili ako ng parang sketch book. Tapos parang dun ko tinry na mag-drawing ng mga bagay na gusto ko, at saka yung mga affirmation na ano, na para bang, yun nga yung, "Money comes to me easily." ganyan. <chuckles> Tapos 'yong sinusulat ko na, "I will become a millionaire!" "gano'n, "I will be, famous." ganoon. Oo, sinusulat ko 'yon, do'n sa kol ah, parang sa sketch book. Tapos meron akong
Okey, bak Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Oh. <laughs> Kamusta naman yun?
Alam mo parang nawala siya <chuckles> sa sa routine ko. <chuckles> Kasi parang ano, para bang, ah, ayokong may makakita nung ng gano'ng klase kong mga naisulat. Kasi para bang baka isipin nila, ay siguro parang may aning na 'to o kaya parang, ah, na na nawawala na yung tornilyo ng pag-iisip ko. E ewan ko lang, ah, parang ganun lang yung kaisipan ko, kaya ang ginawa ko ano, parang tinigil ko na siya. Pero meron ako nu'n drawing ng bahay up and down Tapos may terrace sa taas 'yon. 'Yon 'yong parang nagta-try ako na mag-imagine ng mga bagay na gusto kong mangyari sa, sa bahay ko. Ayun kung paano upgrade yung gagawin ko, isa na rin siyang uri na parang pampa pampa-inspire para sa akin at 'tsaka yung, ah, pang-release din ng stress, nung mga time na 'yon. Kasi ano ako no'n, eh, parang depressed na-depre depressed na depress ako, <sniffs> kasi la lahat ng gusto kong gawin hindi nangyayari. Kaya sabi ko, ah, sa isip ko, "Titingin nga ako ng mga bagay na mga tungkol sa mga affirmation," ganyan. Tapos 'yon nga na sabi nga do'n na ilista mo daw yung mga bagay na gusto mo sa isang papel and then para bang
Oh? Mm. Hmm. Oo. Oh.
Oo, parang buong puso mo siya na ano, para bang isipin na mangyayari siya, mangyayari siya, mangyayari siya, ganoon. Pero na natigil ko siya. <chuckles> Mm.
Naging Um, pano mo naman ano kumbaga ano 'yong parang pangtanggal mo din naman ng stress kumbaga, ah, naglalakad ka ba nag-eexercise kumakain nagkakaraoke ano 'yong mga ganun na parang after mong gawin, ah, I'm so relaxed parang ganon?
Siguro yung ano yung makasama ko lang yung mother ko dun sa kwarto niya, tapos nag-uusap lang kami. Tapos minsan kukulitin ko si mama, ah, isusuot ko yung bangs niya. Kasi yung ma <laughs> kasi eto eto totoo lang, ah ,nakakatanggal siya ng stress. Kasi ma long hair ako eh, long hair ako tapos ano hanggang dibdib yung buhok ko, okey. Eh, ang ang proble
Oo. <chuckles> Oh, o. Mm, so ano, happy jupi earth.
Oo. Si ang problema ko malaki yung noo ko talagang malaki noo ko talagang eh, pareho kami ni mama. Eh, di kanina 'pag pasok ko sa kuwarto niya natutulog si mama nakasuot 'yong bangs 'yong headband na bangs 'di natawa ako. Sabi ko ma tulog na kayo suot niyo pa yung bangs nyo pahiram nga. 'Yan tapos sinuot ko tapos nag-picture kaming dalawa sinend ko sa GC. G.
Okey. Hmm. Oo. Inop Hindi naman siya nagalit parang ano natuwa din naman?
Hindi. Oo, gano'n lang kami ni mama tsaka kumbaga parang 'pag, ah, nararamdaman ko na parang nalulungkot ako at tsaka na-stress nga ako o burn out 'yon pupunta lang ako sa kwarto ng mama ko tapos 'yon kumbaga kukulitin ko lang si mama papatawanin ko si mama. Yun bang may moment na sumaya siya 'yon masaya na rin ako parang nawawala na 'yong stress ko, ganon.
Oo nakakatawa naman 'yan. Eh 'pag dat balik tayo do'n sa iyong, ah, pangarap na kumbaga magkaroon ng maraming kuwarta. Ano 'yong pinagkaiba ng disiplina at inspirasyon at paano siya nakakatulong sa'yo lalo na yan nabanggit mo kanina na, ah, 'pag may maingay sa paligid mo ini iniiwasan mo na lang or dini disregard mo na lang. Ano kayang pinagkaiba nun sa tingin mo at paano siya binabalanse?
Mm. Mm. Mm. Ah, ang sa akin talaga ang una-unang ginagawa ko talaga nakafocus talaga ako sa mga gusto kong gawin. Ah, unti-unti step by step lang naman ang ginagawa ko. Hindi ko naman magagawang bigla na magkaroon akong limpak limpak na salapi. At kahit naman tumaya ako sa lotto, 'di ba? Mga pa hindi ko alam kung totoo pa ang lotto sa sa mga proseso ngayon 'no lalong-lalo sa mga current issues. Eh, kumbaga parang ah, 'yon nga kumbaga unti-unti lang. At least basta everyday may konting progress. Ah, alam ko darating din ako doon sa panahon na makakamit ko rin'yong pinapangarap ko na 'yong magkakaroon ako ng stability sa buhay. Kasi 'yon ang unang una kong kailangan na gawin kasi para sa sarili ko, para sa nanay ko at tsaka siguro para sa future na kung ako'y mag-aasawa, 'di ba? Kasi unang-una ako ako yung lalaki. Okey. So, ako yung lalaki, tapos siyempre kailangan dadalhin ko 'yong ano 'yong pamilya ko. Ayoko naman mangyari ng katulad do'n sa nangyari sa kapatid kong babae na, babae siya 'yong lalaki dito sa amin tumira. Nanganak siya nas na cesarean siya. Wala siyang pera. 'Yong lalaki walang pera. Tapos alam mo 'yon hindi naging maganda 'yong buhay. Um, parang hindi deserve ng kapatid ko 'yong ganong klaseng buhay. Kasi unang-una ang bait-bait no'ng kapatid ko. Nakapag Japan siya. Niligawan siya no'ng marami siyang pera. 'Yong ganoon. Ayokong maging ganong klaseng lalaki. Na ako'y manggagamit. Di ba?
<chuckles> Oh. Mm. Oh. Mm. Hmm. Hmm, oo. Oo, totoo nga naman at napakaganda no'ng ano mo na 'yan eksplanasyon at may mga tao talaga nakakalimutan na rin 'yong ganyan at napapabayaan 'yong sarili nila. Eh nabanggit mo na 'yan na ikaw 'yong ano. May mga ano ka ba? May, ah, sa tingin mo ba may mga ways din ba na para maging inspirado 'yong mga tao? Para, ah, makuha 'yong goal nila. Mabigyan nila 'yong sarili nila nang kick-start na 'pag ginawa nila or 'pag kahit papaano eh magaya nila 'yong ways na 'yon. Eh talagang magiging inspired sila sa buong araw.
Mm. Mm. Alam mo sa tingin ko ang kailangan talagang gawin nila ay mag-isip ng something na mapapakinabangan nila in the future. Lalong-lalo na 'yong stability ng buhay nila. Lalong-lalo na kung lalaki sila, ha. Kasi nga, um, 'pag lalaki ka ikaw ang ano eh, padre de pamilya pagdating ng araw, 'di ba? So kailangan ikaw na mag-set ng ano ng magandang buhay para sa magiging asawa mo, 'di ba? Tapos siguro, mm, 'yong ano 'yong kung ano 'yong pangarap nila. Ah wala namang masama na mangarap eh pero gawin lang realistic 'yong pangarap. Kasi, 'di ba? <chuckles> Oo, 'yon para hindi masyadong mahirapan. Mm.
Oh, oo. Sabagay. Oo. Kaya nga. Oo. Kasi andami na rin tao ngayon na parang, ah, hindi na sila inspired eh. Lalo na rin sa sitwasyon ng, ah, tawag dito ng bansa natin. Tapos parang, ah, easy money na lang parang gano'n. Eh alam naman natin napaka-imposible no'n. So nakakatuwa talaga na magkaroon ng goal para talagang masundan 'yong ma puwede natin kasi pagka wala kang goal 'di ba? Usually 'yon 'yon parang tinatamad ka. Ayaw mo nang kumilos ganyan pero 'pag may goal ka kahit ano gagawin mo para ma-reach mo 'yong goal na 'yon at nakakatuwa. Eh, gan napag-usapan na rin naman natin 'yan, ano kaya 'yong mga puwede mong ibahagi do'n sa mga, ah, talagang katulad niyan 'no hindi talaga walang go parang wala talaga silang goal. Lalo na, ah, parang naliligaw sila at ano ba ang gusto nilang gawin sa buhay nila and paano ba maging hindi maging toxic lalo na do'n sa mga, ah, ganyan sa pagka wala kang goal?
Ay oo. Mm. Mhm. Siguro ang kailangan talaga nilang, ah, gawin muna eh, magkaroon ng parang, ah, yung malalim na tignan nila yung sarili nila, kung anong gusto nilang makita nila after 5 years. 'Yon, kung ayon ‘pag nagawa nila 'yon magkakaroon sila ng goal. Kasi kung hindi ka magse-set ng ng para bang makikita mo sa hinaharap
Mm.
um i kahit mag-imagine lang makakatulong yun para makapag-setup ng goal. Isipin mo kung ano yung magiging ikaw pagkalipas ng limang taon, 'di ba? Do'n lang sa simpleng pag-iisip na yun, makakapag-start ka ng ano ng idea, ma magkakaroon ka ng inspirasyon at magagamit mo 'yon yung imagination mo para diyan.
Oo. <coughs> At maraming salamat at napaka-informative ng iyong mga ibinahagi at talagang makakatulong ito sa akin. Maraming salamat!
Walang anuman at maraming salamat din.